Hm, mit den L
Weil es klingt halt so, als würde das der Spaß anderer Leute auf deine Kosten gehen.
Ne, ne, ne, ich freu mich immer gerne drauf. Es ist hat sich einfach diese Position ist einfach da, weil meine Brüder nö, die kö also die könnten das, glaube ich, nicht so gut, und oder wenn die was zusammen planen würden ne, also ich glaub, da da nehm ich eh lieber mir macht das auch nichts aus, also, muss ich auch sagen. Ich freu mich dann immer ich freu mich wirklich auf die Zusammen auf das Zusammenkommen, weil ich find, so im E Erwachsenenleben gibt's so wenige Möglichkeiten, wo man sich noch immer dann so dieses dieses Ding hat, wo man sich alle zusammen frei nimmt. Und das ist zu so 'ner Priorität für alle erwachsenen Freunde geworden, wo sagt: „Okay, egal wie's Leben läuft, den mi den Skiurlaub machen wir zusammen.“ Und ich find, da ist irgendwie was Schönes dabei, weißt du? Und deswegen
Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Das ist super schön. Ja, ja, ja, voll. Also, du hattest ja Demokratie erwähnt. Ähm, vielleicht kann ich dir ja so 'n alternatives Konzept an äh, ans Herz legen, das Do-ocracy heißt.
Ja, und deswegen, ja, diese Mhm. Mhm.
Das heißt, wer auch immer macht, bestimmt.
Ah. Okay, wie heißt das?
Das hab ich mir also ich mein, d das hab ich also ich weiß, das ist jetzt nicht wirklich 'ne Regierungsform. Das ist nur so in in sagen wir mal, in wenn wenn Leute gemeinsam Sachen or organisieren, zum Beispiel Vereine oder so was, dann ist das 'n bisschen so, ne, sche also 'n bisschen sche ist schon -schon 'n bisschen scherzhaft gemeint: Das Prinzip, dass, ähm, wer mitredet, muss halt auch machen.
Ja. Ja. Ja, ganz genau. Das ist genau Genau das ist mein Ding. Ja. Genau.
Ja. Ja. Ne, dass man also, ich glaub also, ich mein, Demokratie ist ja schön und gut, aber, ähm, e ehrlich gesagt auch zu Demokratie- wenn man sich's genauer anschaut- gehören ja auch Pflich Rechte wie Pflichten. Das das eigentlich ist dieses Ding, mitbestimmen wollen, ohne was beizutragen, ist eigentlich ja nicht vorgesehen. Ne, der Bürger hat ja auch Pflichten. Und in dem Sinne, glaube ich, ja Also, n ne, das ist das heißt, du das ist, glaube ich, schon für wenn du sowieso schon irgendwie den Löwenanteil übernimmst, dann, ähm
Ja, total. Genau. Genau, genau, genau. Genau.
ist das völlig legitim, dann im Vorfeld zu sagen so: „Hey wer auch“ also ne, so quasi das auch ganz klar zu knüpfen: „Wer 'n Verbesserungsvorschlag hat, der setzt den auch um. Und wer den nicht umsetzen will, der sollte dann vielleicht auch keinen Vorschlag machen.“
Ja. Genau.

Total. Total. Und das wäre wirklich hilfreich, weil dann
Ne? Das heißt, sich über 'ne Hütte beschweren heißt zum Beispiel immer 'nen andere vorschlagen. Die besser ist, in Genau.
Ja. Genau. Ja, sowas ist super. Genau das meinte ich, so: „Okay, dann zeig mal deine Alternative“, weil dann geht's nämlich nicht so dann verschwenden wir nicht so 2 Stunden irgendwie mit 'ner wilden Diskussion, die nirgendwo hinführt, und am Ende sind's eh meine Hütten, die ich die 3 Optionen, die ich ausgesucht hatte. Also, ja, ich glaub, das ist 'ne super Idee.
Ne? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, wo du dir denkst: „Ja, da hätten wir auch mit weniger Arbeit“ also, und der Witz ist, es ist immer billig, sich zu beschweren, wenn es keine Konsequenzen hat.
Ganz genau. Ja, hast du voll recht. Ja. Ja, ich glaub, ich muss es einfach mal ich mein, wir sind ja alle erwachsen. Ich sprech's dieses Mal, wenn wir alle in der Hütte sind, an einem Abendessen, wenn ich für alle gekocht habe, weil dann können die nix sagen <laughs> Und dann und dann setz ich alle mal an 'n Tisch und sage: „Hey, Leute, in der Zukunft machen wir es so, ja?“
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, g gute Idee, ja. Mhm. Mhm. Ja, und dann auch wirklich, wenn ihr dann anfangt in die Planung geht, dann auch so: „Okay, erinnert euch: Diesmal, wenn jemand 'n Verbesserungsvorschlag hat, dann ist das auch 'n Verbesserungsvorschlag. Das heißt, dann muss auch 'n 'nen das muss auch 'n Vorschlag sein, nicht einfach nur 'ne Beschwerde.“
Ja, ganz genau. Ja, das Genau. Ja, da hast du Ja.
Ja. Das dürften Ich glaub, dann wirst du immer noch alles selber organisieren müssen <laughs> aber wahrscheinlich mit weniger Aufwand.
Ja. Ja, das ist okay. So, und weißt du, weil ich sag mal, es ist ja Ja, es ist ja auch 'ne wunderschöne Zeit, aber genau dieses Drumherum. Also, da hast du mir wirklich 'n paar richtig gute Tipps gegeben. Ich muss es einfach wirklich mal in dieser Metaebene präsentieren. Also, vielen lieben Dank dir.
Ja, ne, wenn du das okay findest, ist doch super, ja. Ja. Gerne. Ja. Genau, also einmal getrennt von der eigentlichen Planung, ja. Okay, viel Erfolg.
Ja. Danke.